Peux-tu me raconter ton meilleur souvenir de festival entre potes?
Heu, oui, alors, c'était il y a quelques années quand même maintenant. Heu, on était relativement jeune, je sais pas, je devais avoir une, heu, <blows air> la vingtaine peut-être, je pense, quelque chose comme ça et heu, donc on a fait un festival en plein air. C'était, hem, ça s'appelle le Shaka Night.
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord et c'est quel type de festival?
Ouais. C'était un festival électronique.
D'accord. OK. Donc, heu, un peu genre rave party ou, heu, plutôt, vraiment électro, heu, tranquille?
Voilà, donc, tu as vu. Heu, non, c'était un c'était un gros truc quand même. Je crois qu'il y avait, heu, 10 ou 15000 personnes. Enfin, c'est c'est un truc assez énorme, heu
Ah ouais. D'accord avec des grosses têtes d'affiche?
Oui alors, je je sais plus maintenant exactement les précisions. Je sais qu'il y avait Martin Solveig, ça c'est sûr, heu et puis et puis beaucoup d'autres, quoi. Donc, heu, hem, c'est pas tant le, mmh, les têtes d'affiche qui m'ont vraiment marqué. Finalement, le plus, heu, bon bon, déjà, le l'ambiance générale, c'était juste, heu, c'était juste monstrueux, hem, en fait, le Shaka Night, c'est donc, heu, Night, le la nuit, hein, heu, ça vient de d'une boîte à Narbonne qui s'appelle le Chakana.
D'accord, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. D'accord et c'est une boîte de quoi?
Donc, heu C'est une boîte, heu
Heu, rien à voir avec la musique, enfin, pas forcément, heu, il y a pas de lien forcément, heu.
Ah. Alors, ils ont pas ils ont passé mais un peu comme toutes les boîtes, finalement. Il y avait, voilà, il y avait pas, heu oui, pardon? <laughs>
Ah! Une boîte de nuit, pardon, pardon, une boîte de nuit, pardon. J'étais sur une entreprise, désolée, heu. Oui, une boîte de nuit. OK. C'est bon, je comprends.
Non, non, non, il y a il y a il y a pas de mal, heu, et voilà et c'est que c'est eux qui, en fait, étaient à, mmh, à l'origine donc de, mmh, de l'événement. C'est eux qui ont qui l'ont organisé et ça s'est passé sur la plage, en fait, heu, à Narbonne. Voilà, donc, heu, bah, si tu veux, il y avait une plage ce enfin, une, heu, une dimension, beh, super grande, en fait, heu, puisque, heu, tu avais, heu heu, tu avais des kilomètres et des kilomètres de plage. Donc, forcément, c'était très facile de faire rentrer beaucoup de monde.
Ouai D'acc Ouais. Ah génial! Ouais. Ouais, un mini Ibiza, en quelque sorte?
Et Oui, on peut le voir comme ça, ouais, peut-être, d'une certaine manière. Disons qu'à cette époque-là, moi, j'étais très porté, heu, musique électronique. On adorait ça avec les copains. On allait en boîte de nuit régulièrement et tout ça et c'est comme ça qu'on faisait la fête. C'était, heu, bah, c'était vraiment quelque chose, moi et j'aime toujours, d'ailleurs, heu, j'aime pas que ça, comme musique, maintenant, mais, hem, mais ça me de temps en temps, j'y reviens, tu vois? Je je me laisse emporter un petit peu par ces ces sonorités et heu heu
Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Genre Bon Entendeur ou vraiment de l'électro encore plus pur, quoi. Enfin, plus, heu, ouais, plus franche.
Heu, oui, bah, en fait, si tu veux, alors il y a électro, électro, hein. Donc, heu, tu as de voilà, tu as de la minimale, tu as de l'électro trance, tu as l'électro un petit peu, heu, un petit peu hard. Moi, je suis pas trop dans le hard. Je je peux en écouter mais avec modération. Minimale, j'aime bien aussi, mais, heu, voilà, ça va être, heu, bah, disons que cette musique, heu, peut être un petit peu, heu, tu peux faire un comparatif avec de la musique classique, d'une certaine manière.
Beh, oui. C'est pour ça que je te demande. Ouais. Mmh mh. D'accord. D'accord, ça m'intéresse, dis-moi? Sur quels points?
Bah, c'est-à-dire que, bon, la musique classique, c'est beaucoup plus doux, hein, bien sûr. C'est des c'est des instruments, heu, à proprement parler. Heu, mais tu tu as des émotions qui sont, heu, qui peuvent être véhiculées via, heu, via ce type de musique et heu, sur de la alors, quand je dis électronique, c'est très large, hein. Ça peut être, heu, encore une fois, du très du très soft à du très à du quelque chose de, ben, d'un peu plus, mmh, d'un petit peu ouais, heu. Non, j'allais dire plus bourrin, pou beaucoup plus, heu, beaucoup plus agressif, quoi, hem et en fait, heu, bah, pour te donner un exemple concret, tu as tu connais les Daft Punk?
<coughs> Ouais. Oui. Lounge, quelque chose de plus. Ah! Ouais. Oui.
Les Daft Punk ont fait, heu, donc, heu, pendant on une bonne période, ils étaient connus. Donc, il y a eu, heu heu, la chanson qui s'intitulait One More Time, heu, ouais, c'est ça One More Time. Ils ont fait, hem, ils ont fait un mini film, en fait, ou ou carrément un film, en fait, avec toutes les chansons de leur album, heu, le film s'appelait Interstella
Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais. D'accord.
555 ou 5555 quelque chose comme ça et heu, donc, en fait, ils ont fait, heu, un dessin animé, enfin, un film dessin animé à propos de toute leur musique, tout leur album et heu, tout au long de l'album donc tu as, heu, les musiques qui défilent en fonction de ce qui se passe pendant le le dessin animé
D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Super!
et donc, tu as tout un tas d'émotions qui vont monter, heu, en fonction, heu, il y a un moment, c'est de l'action, il y a un moment, c'est, heu, c'est, heu, c'est un petit peu de l'injustice et donc, toutes les les musiques, les sonorités vont être orientées en au autour de ça et il arrive un moment où c'est triste. Tu as de la tristesse réellement, heu, donc tu le vois à l'écran et heu, tu le vois aussi, tu l'entends, en fait, aussi, cette chanson, sa cette musique, s'appelle Veridis Quo, hem, voilà, si jamais tu tu tu voulais rechercher et heu et c'est vrai que les sonorités, moi, à chaque fois, elle me quand j'entends cette chan cette musique, du coup, ça me, heu, bah, ça me fait quelque chose, ça me fait, heu, j'ai ce
D'accord. Mmh mh. Ouais. D'accord. Je note. Ouais. Ouais. Tu ressens vraiment cette émotion, heu, au travers de la musi de cette musique-là, en particulier, heu, qui est pourtant une musique électronique, ouais. Tu sens les nuances de d'émotion et d'humeur.
Tout à fait, exactement et donc, finalement, c'est pour ça que je te fais un peu le parallèle avec de la musique classique puisque tu peux avoir tout un tas d'émotions. Tu peux être, heu heu, tu peux être transporté par, heu, par l'émotion via, heu, via, ces musiques-là et heu, dans une autre mesure avec, heu, quelque chose d'un peu plus, heu, je vais utiliser le terme boum boum, hem, je ce je suis facilement emporté. En fait, tu vois, dans la musique et heu je m'abandonne à ça et heu, et voilà, la musique, il y a plus que la musique qui qui est là, tu vois? C'est plus, heu, c'est plus les à-côtés, c'est plus le je pense
OK. Ouais, ouais. Ouais. Mouais. Et plus les copains et l'ambiance. C'est vraiment la musique, quoi.
Alors, si, les les copains, aussi, mais, vraiment, le le, heu, tu as l'impression que la musique te traverse, tu sais? Ça, ça te les vibrations, la puissance.
Ouais. Ah surtout l'électro, voilà, ouais, c'est ça, l'électro avec les basses, heu, les vibrations et tout. C'est sûr qu'on la vit différemment qu'un autre type de musique, quoi. C'est vraiment, heu, assez physique, hein, finalement.
Voilà, tout à fait et donc, heu, si tu veux, moi, j'aimais beaucoup ça, quand on allait en boîte de nuit avec les copains. Heu, en voiture ou quoi que ce soit, tu sais, heu, avec les copains, aussi, on se retrouvait souvent en soirée à être en voiture, heu heu, 4-5 dans la voiture et heu, bah, à passer la soirée de voilà, exactement et à écouter, bon, ça dépendait, il y en avait j'avais un côté rap aussi. J'aimais bien le rap avec certains mais, heu, j'aimais aussi donc, heu, l'électro, heu, à d'autres moments avec d'autres personnes et heu, voilà, c'est vrai que cette musique m'a toujours plu et donc, là, je me retrouve donc, heu, dans ce festival qui est, heu, beh, juste gigantesque avec, heu heu, plusieurs scènes, heu et et de la musique de partout, quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais, musique à fond. <chuckles> Mmh mh. Ouais. Ouais.
Bah, donc, heu, moi, déjà, j'étais, bah, j'étais transporté pour toutes les raisons que je t'ai évoquées plus tôt.
Oua Ouais, ouais, ouais et tu danses?
Oui, je danse. Bon, alors, heu, c'est pas de la danse, heu, <blows air> c'est je je je saute, je bouge, quoi, <laughs> voilà. Je c'est plus, heu, voilà, c'est plus, heu, je suis plus un asticot que qu'un danseur, on va dire, heu. <laughs>
Nan, enfin, tu te tu bouges. Oui, oui, oui. Ouais Oui, oui, bon, après, c'est de l'électro. Il y a pas non plus de de pas particulier, heu. Chacun, heu, c'est peut-être un peu un lâcher prise aussi, hein, la l'électro, heu. Chacun danse comme il veut et il y a pas trop le regard des autres qui rentre en en compte, je crois, hein?
Oui, il y a de ça. Bah, c'est un défouloir, en fait, à l'arrivée.
Mouais, voilà, c'est ça.
Et heu, bah, là-bas je me rappelle d'un truc, d'un souvenir, quand même, qui m'a marqué, que c'était très marrant heu heu, déjà je j'ai un copain, lui, il est pas du tout électro. À chaque fois qu'on allait en boîte, il voulait pas venir avec nous. C'était pas son truc, heu, dès qu'on en écoutait, c'était pas son truc du tout et en fait lui, hem, on a réussi à le faire venir et en fait il s'est régalé. Il a passé une soirée juste géniale, quoi.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Bon est-ce que l'ambiance festival est pas aussi très différente de l'ambiance boîte de nuit ou, heu? <blows air> D'accord, même, heu ouais.
Ah là oui, dans ce cas-là, for forcément puisque tu as une liberté qui est qui est accrue puisque tu as beaucoup plus de voilà, tu peux aller un peu plus, heu, où tu veux, tu es tu es un peu plus sur la liberté, heu, donc oui bien sûr il y avait de ça. Mmh, mais après voilà, c'est c'est c'est tu as le ciel ouvert, le enfin le le ciel étoilé. Tu avais enfin voilà toute cette, heu, tout ça qui entrait en compte. Heu
Ouais. Ouais. Bah ouais. Tout l'environnement, ouais, ouais, qui était assez incroyable.
voilà tout à fait et et non il y avait autre chose là par contre qui était, heu, là où on avait vachement, heu bon on rigolait pas mal, heu heu, en faisant ça, heu, tu avais tu sais des des verres qui étaient conzi heu, consignés. Donc tu allais chercher ta bière, tu, heu, ton verre était consigné, tu le ramenais et on te rendait ta consigne de, heu, je crois que c'était 1 € ou quelque chose comme ça, ou deux euros et heu et et ainsi de suite donc et en fait, à un moment de la donné de la soirée, bah, on avait plus d'argent et heu et on s'amusait
Ouais. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais, en général, c'est ça ouais. Ouais. <chuckles> Je vois venir le je je vois venir l'anecdote, vé je te laisse me raconter. <chuckles>
Enfin, en fait, avec ce ce fameux pote donc que je te disais qu'il n'aimait pas ça à la à l'origine et ben tous les 2 on était comme des ben on se on se on se fendait la poire en fait à faire ça, on se voyait en train de faire on cherchait de partout aux pieds des gens, heu, des verres de partout, tu vois? Et heu et en fait on se payait nos bières comme ça du coup.
Mouais. Bière, ouais. <chuckles> D'accord, trop bien.
Et finalement ben, mais, en plus, on s'en est pas payé qu'1 quoi et heu et il y avait des moments tu avais des des des personnes qui avaient carrément rassemblé tous les verres. Tu sais, c'était le jackpot, tu venais de trouver un trésor en fait, heu
Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est clair, on le voit souvent, mais dans toujours dans les s dans des mmh, bah, dans des matchs, dans des stades ou, heu, dans n'importe quel festival. Ouais, ouais, souvent, c'est des enfants, en fin de soirée, qui ramènent les verres, heu, ça fait leur argent de poche, heu. Les adultes, ils le font aussi. <laughs> Oui, bon, bah, écoute, on a le droit. <chuckles>
Voilà, eh bah, là c'est là c'était nous les enfants, en gros. <laughs> Voilà et donc du coup, ouais ce c'était marrant de le voir ben se prêter au truc et donc tu as tu as toujours la musique qui est autour de toi, les gens qui dansent et compagnie. Il y en avait carrément des gens qui nous voyaient faire, ils nous donnaient leurs verres. Donc il y avait aussi ce côté un petit peu, heu, un petit peu sympa et et puis bon en en soi, on aurait pu se débrouiller autrement, hein, on aurait pu demander des sous aux autres copains ou même tout simplement, heu, faire quelques, heu, quelques pas, aller retirer des sous. Mais c'était marrant de faire ça, tu vois? C'était vraiment, heu, c'était vraiment le côté
Ouais. Trop bien. Ouais, ouais. Ça fait un souvenir, heu, une une vraie anecdote quoi, heu, vous vous êtes éclatés, heu, c'était sur le moment, heu, c'était le délire, quoi.
Ouais voilà exactement et puis bon, on avait bu un petit coup, hein, donc, heu, forcément, heu, il y avait aussi cette euphorie-là et et voilà donc non, moi, j'ai passé vraiment, heu, bah, j'ai passé une bonne soirée dans, bah, dans tout son ensemble en fait puisque, heu, la fête, le le monde, les rencontres. Tu rencontres des gens aussi, heu, enfin, voilà, c'était tout un tout qui, heu, qui m'a beaucoup plu et heu, pour te dire, le lendemain matin je devais travailler en fait à je travaillais à quelle heure? À 8:00 du matin, je crois.
Ouais, ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais.
Et sauf que moi j'habite pas du tout à Narbonne. Donc on avait fait, heu, on avait fait la route depuis, heu, je vou j'étais aux alentours de Montpellier et je devais rentrer donc avec une voiture, heu, sur les coups de 4:00 quelque chose comme ça et là-bas j'ai rencontré quelqu'un et heu et du coup, bah, je voulais plus partir. <laughs> Je voulais plus partir et je me dis que, bah, je rentrerai, heu, je rentrerai en stop, mais qu'il y a pas de problème, je serai là pour le boulot, heu, je n'ai jamais été là pour le boulot bien évidemment. <laughs>
Ouais. Mmh mh. <chuckles> Ouais, j'imagine et alors? <chuckles> Mmh mh. Tu as démissionné, tu t'es marié avec la personne et heu, non? <laughs> Je je je plaisante! Ça aurait ça aurait pu, pourquoi pas?
Non, <laughs> quand eh qu non, c'est ça a pas été aussi, heu, aussi magique que ça, mais, heu, <laughs> mais ça aurait pu, ça aurait pu et je je suis convaincu que ça il y a des personnes à qui c'est arrivé, mais heu
Ouais. <chuckles>
non moi c'était, heu bon, il y a pas eu de il y a pas eu de de lendemain ni quoi que ce soit, mais, heu, mais
Ah, c'était une bonne fin de soirée quand même, quoi!
oui voilà, c'était une bonne fin de soirée, bon, heu, mon travail du coup je l'ai pas je l'ai pas gardé, c'était de toute façon j'étais en CDD sur 2 semaines mais, heu, mais quand bien même, heu, bon, j'étais jeune, je je je le referai pas maintenant parce que c'était pas un manque de respect par rapport à à mon patron mais, heu
Ah. OK. À ton employeur, ouais. Mais bon, ça reste un souvenir quand même, j'ai l'impression, heu est ce que ça rajoute pas un peu de piment à ton souvenir, de te dire qu'en plus, heu, ah tu en as profité jusqu'au bout quoi?
Et oui, il y a de ça, en fait, c'était voilà, heu, le je vais je vais pas te donner tous les dé les détails de ce qu'on a pu faire dans la soirée parce qu'il y en aurait pour, heu, je t'en parlerai pendant des heures. Mais, heu, mais voilà, ça a bien sûr ça a rajouté un petit peu de profondeur à à à ma soirée, à mon souvenir et et c'est pareil, il y a une musique qui est restée en qui est restée en tête. Alors je là comme ça je te redirai pas le le nom, hem, mais une musique qui est res qui nous est restée pendant pendant des mois, le là la sonorité je l'ai, bon je vais pas te la faire de nouveau parce que ce ça va <chuckles> ça va pas re ça va <laughs> ça va pas ressembler à grand chose puisque c'est pas du chant c'est vraiment, heu, donc, heu, des sons, hein, heu, mais j'ai j'ai la sonorité encore en tête alors que c'était il y a, heu, il y a des des années en arrière, quoi.
<chuckles> Ouais. Ouais. Comme tu veux, écoute je je suis ouverte, tu peux chanter si tu veux! <laughs> Non? Ouais, de la musique, ouais, ouais. Et alors du coup, quand vous l'entendez cette chanson, vous regardez, vous levez le doigt en l'air, vous faites: «Hou, c'est notre chanson!». C'est resté vraiment, heu, la chanson, heu, de cette soirée ou, heu, chacun a gardé un souvenir différent, heu, musicalement?
Heu je c'est vrai qu'on en a pas vraiment reparlé après. Donc, heu, elle est restée, cette chanson, pendant en fait cette musique pendant des des mois. On la remettait dans le b dans la voiture et autres comme, heu, comme je le disais, heu, ensuite bon, beh, chacun a fait sa route, chacun a fait son chemin, on est un peu sortis des boîtes de nuit, même complètement, hem, voilà. Ça fait plus partie de nous, mais moi, je garde ce souvenir et ce rapport à cette, heu, cette musique, bon je l'écoute pas pas particulièrement, pas souvent
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mais c'est un bon souvenir, quoi?
mais quand je l'entends, ouais, je suis content ouais, je suis vraiment content et beh, je repense du coup à cette soirée et et à ce moment partagé ensemble et c'était ouais non c'était, heu, c'était super, c'était cool quoi.
Ouais. Ouais, tu as bien tu as pas regretté d'avoir, heu, d'être parti, heu, faire ce festival.
Heu, non, j'ai pas regretté, j'en ai pas fait, heu, j'en ai fait quelques-uns mais, heu, j'en ai pas fait non plus des milliers et je pense que celui-ci doit être, heu, ouais, je pense que c'était le plus le plus marquant pour moi, le plus, bah, le plus majestueux. On était, comme je te disais, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde et il y avait cette, heu, ce côté, heu, ce côté immensité quoi, c'était, heu, ça m'a ça m'a vachement emporté, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais super, bah, du coup, j'allais te demander si tu avais fait d'autres festivals ou s dans le même style, si tu avais changé du coup de type de de de musical, heu, en festival? Mais si tu me dis que tu as pas fait beaucoup d'autres festivals, heu, tu as peut être pas
J'en ai fait quelques-uns. Si j'ai j'en ai fait d'autres autour de l'électronique. Bon, il y en a un qui a été gâché complètement par la pluie, donc au bout d'une demi-heure, c'était fini, heu, bah, c'est pas marrant, puis il y a eu des histoires autour de ça, bon, heu, là, c'est pareil j'au j'aurais, heu, beaucoup de choses à dire là-dessus mais, heu, il y en a eu un autre, heu, bo dans le même thème dans le même thème mais là, c'était un peu plus encadré, c'était, heu heu, dans des complexes un peu plus fermés. Bon c'était très chouette aussi, hein. Et sinon j'ai fait aussi, heu, alors, festival, je sais pas si on peut appeler ça festival, mais j'ai fait, heu, un concert, heu, plutôt autour du reggae, bon complètement, heu, complètement différent, heu, ouais, <chuckles> bon après, voilà, je suis très ouvert à la musique, heu, dans, mmh, dans un large spectre donc, heu
Mouais. Ouais, c'est pas marrant, mmh. Mouais, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Mouais. Ah oui ouais, carrément! Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est bien d'être curieux et puis finalement, heu, on peut tout mélanger parce que, quand tu me parles d'électro et de musique classique, heu, là, ça me fait penser, alors c'est on en entend beaucoup parler, mais Sofiane Pamart, par exemple, qui est un grand pianiste, heu, i il a fait beaucoup de, mmh, beaucoup de d'associations musicales, avec justement, heu, d'autres, heu, d'autres musiciens et plutôt électroniques, donc, heu, et et c'est magnifique, quoi.
Oui. Tout à fait oui. En fait l'allier allier les 2, ça peut être ça peut ra avoir un rendu, heu, bah, qui qui peut être super, ouais. Ouais, tout à fait.
Mmh. Assez grandiose, hein. Ouais. Oh bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi ce souvenir, heu, ça m'a bien fait rigoler et je m'y suis vue et franchement, je serais pas contre, heu, un festival à ciel ouvert comme ça, heu, un de ces jours, donc, heu, merci pour l'idée.
<laughs> Bah, il y a pas de quoi! Merci à toi de de m'avoir écouté et beh, c'était chouette de pouvoir partager un peu tout ça, ouais.
<chuckles> Avec plaisir.